Ну, с котом, скорее всего, ничего поделать не нужно будет, потому что если он как бы уже, э, привык, что на столе его место, то он может, э, устроить, э, диверсию, если попытаться его в этом плане переубедить. То есть надо будет, конечно, ему отделить место, но это как бы всегда возможно. Э, ну, вот что касается твоей косметики, м, это достаточно, наверное, объёмная вещь, потому что там нужно зеркало, палетка, кисточки, карандаши. Ну, вот всё, что нужно. Верно?
<chuckles> Это да, хм. Точно. Мгм. Да, да. И много того, что не нужно, тоже.
Вот.